Ờ, ô kê, mình hiểu rồi nha. Ừm, luyện tập mà ờ, những cái tập luyện nhỏ như thế thì chắc là mình cũng có thể là, ờ, tập được đấy, bởi vì đi bộ cũng là một cái mà mình rất là thích luôn. Đó, nếu mà tập tập những cái bộ môn mà mình có thể là cảm thấy vui vẻ này, hoặc là cũng mình cảm thấy hợp thì chắc là nó cũng là một cách bắt đầu ngày mới rất là hiệu quả, đúng không bạn? Ừm. Ờ.
Ừm. Ừm. Thì bạn có thể duy trì được đó. Ừm, đúng rồi. Ngoài ra á, cái phần, à, dinh dưỡng á, nó cũng rất là quan trọng nè, bạn cũng xem xét lại xem là mình có ăn, ơ, đầy đủ bữa, đủ chất và có lành mạnh hay không. Và nhớ là phải uống nước đủ nha bạn! Thì cái việc uống nước này á, rất là nhiều người hay bị quên, kiểu như là, họ bị cuốn vào cuộc sống hối hả đó và chỉ uống khi khát thôi. Thì khi mà bạn khát rồi á, có nghĩa là cơ thể bạn đang rất là thiếu nước rồi, thì mình cần phải, ơ, ừm, có thể để một cái bình nước ở bên trên bàn, ở cạnh bàn mình đó, để mà, ừm, mình uống nước, ừm, đều đặn nè, để cơ thể hông bị quá khát nè. Còn nếu mà việc mệt mỏi này kéo dài á, thì bạn có thể cân nhắc, ừm, đi khám với bác sĩ và kiểm tra y tế hoặc là trao đổi với các chuyên gia sức khỏe nha bạn.
OK, cái này thì cũng là một cái mà mình chưa bao giờ nghĩ đến đâu, bởi vì mình nghĩ là ngủ như thế này thì chắc là, ờ, nó cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Đó, ờ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc mà thử, ờ, tham vấn với ai, nhưng mà chắc là nếu như v cái quá cái cái vấn đề này kéo dài hơn thì mình cũng sẽ thử tìm gặp những cái người có chuyên có, gọi là, chuyên môn xem như thế nào. OK. Ừm, OK. Cũng cảm ơn cái lời khuyên của bạn rất là nhiều nhá và cảm ơn bạn đã lắng nghe cái vấn đề của mình, à, mình sẽ áp dụng nha. Tạm biệt bạn!
Ừm. Ừm, chuyên môn đó. Ừm, đúng rồi đó bạn.